Kak, aku ada masalah nih. Gimana ya kalau misalnya tuh, eee, supaya aku bisa merasa nyaman kalau berada di pesta. Soalnya aku tuh kadang-kadang suka, aduh malas, kalau misalnya, eee, ada acara pesta diundang, aku tuh suka malas datang gitu karena aku malas untuk berkomunikasi, bergaul di pesta, se ketemu sama orang, terus harus ngomong, aku enggak tahu mesti ngomong apa gitu, kira-kira gimana ya?
Kenapa? Oke. Iyap. Oke. Oh, iya. Oke. Sebelum aku ke ngasih saran ke kamu nih, Kak, aku mau tanya nih, itu tujuan kamu datang ke pesta yang kayak gitu tuh sebenarnya tujuannya untuk apa sih, Kak?
Mhm. Eee, aku merasanya seperti kayak keharusan. <chuckles> Kadang-kadang kan pestanya kayak misalnya pesta, eee eee, acara, apa namanya, kantor atau kadang-kadang juga ada acara kawinan. Itu tuh kayak iya keharusan gitu, harus datang. Kalau misalnya di kantor entar enggak datang, entar ditanyain sama atasan atau sama teman-teman kantor, "Uh, kamu kenapa enggak datang nih?" Gitu. Terus kalau misalnya di acara kondangan, "Gimana sih kamu kok enggak datang? Kan kita udah undang." Gitu. Jadi kayak kayak keharusan gitu, harus datang gitu, padahal aku enggak mau.
Keharusan? Oke. Oh, iya. Oke. Oh, iya, mmm, <tsk> kalau misalkan di sebuah pesta itu ada teman atau mungkin ada orang yang kamu kenal, itu kamu, eee, tetap bakal datang atau enggak, Kak?
Eee, iya pasti aku dateng. Cuman ya seperti aku bilang aku tuh sebenernya ya maleslah harus, eee, <sneezes> ngobrol yang aku nggak tahu harus bicarain apa, gitu.
Oke. Oke.
Yang a di tempat itu bukannya berarti aku tidak kenal sama orang yang diundang di pesta. Pasti ada aja orang yang aku kenal. Cuman, aku nggak tahu aku harus bicara apa gitu. Eee
Mmm, ya. Tapi, apak apa yang kamu rasain nih Kak? Kalo kamu datang ke pesta, dengan banyak orang di dalamnya, itu kamu ngerasain apa tuh? Ngerasain kayak cemas? bosan? Pengen pulang cepet-cepet? Pengen acara cepet selesai? Atau apa Kak?
Heeh. Seperti yang Kakak sebutkan, bosen, pengen cepat-cepat pesta selesai, dan aku ingin cepet-cepet pulang. <chuckles>
Oh, semuanya? Eh, semuanya termasuk ya Kak?
Semua ti termasuk cepet-cepet pulang. Kayaknya lebih nyantai nih diru di rumah. Aku bisa ngapa-ngapain yang aku mau gitu.
Oke. Eee, kalau misalkan ngomongin dari, eee, kuantitasnya nih, Kak, itu berapa sering, sih, Kak? Kira-kira kamu datang ke pesta mungkin dalam seminggu atau sebulan gitu, Kak, biasanya berapa kali, tuh?
Mmm, ya mungkin nggak terlalu sering-sering juga, ya, kalau ke kondangan. Kalau misalnya katakan ada temen-temen yang kondangan. Tapi kalau misalnya untuk acara kantor, Kak, ada acara natal, ada acara lebaran, ada acara, eee, cuman makan-makan aja sebagai kayak gathering ah, ya, mungkin 4 kali. Maksimal mungkin, ya, 5, 6, kali kali setahun gitu.
Oke. Iya. Iya. Oke. Oh, setahun 5 sampai 6 kali, ya, Kak, berarti, kalau
Iya, kan Untuk acara yam
Yap.
sori untuk acara yang, eee, pasti aja kayak nah u acara be besar aja kayak lebaran dan natal udah 2 kali. Terus ada acara, yang lain-lainnya, ya, paling kondangan, eee, pesta ulang tahun. <chuckles>
Oke. Oke. Iya, sih, Kak. Aku
Ada aja, sih, gitu.
Iya, aku paham banget sih, Kak, kondisi kamu ini, di mana kamu itu termasuk ke dalam orang yang introvert, gitu kan? Yang energinya itu habis, kalau ketemu orang banyak kan, Kak? Itu, aku ngerti banget sih, Kak, kondisi dan situasi kamu. Tapi kalau aku boleh tanya lagi nih, Kak, biasanya, waktu yang kamu habiskan, di dalam 1 pesta, itu paling lama tuh b berapa menit, atau berapa jam, Kak? <coughs>
Mhm. Mmm. Aku mikirnya kalau misalnya, eee, ya, kadang-kadang juga suka nggak enak hati gitu, kalau cepet-cepet pulang ya. Kan
Iya. Betul.
apa masa kalau misalnya kita, eee, acaranya baru mulai, terus kita makan, masa dari habis makan langsung pulang? Itu kan juga nggak enak, gitu. Nanti orangnya pikir, "Ini kok orang nggak sopan banget, habis makan langsung pulang." <chuckles> Jadi ya, kadang-kadang kayak harus, paling sedikit, setelah makan masih ada 1 jamnya lagi gitu, bisa
Iya. Iya.
Rasanya kayaknya lama banget gitu ya, bisa 3, 4 jam kali.
Iya. Oh 3, 4 jam ya, dalam suatu pesta, berarti sekali pesta 3-4 ya Kak?
Mmm, saya nggak tahu pasti. Cuma kan, kita datang nggak mungkin kita datangnya, eee, se pas lagi acara makan, pasti kira-kira ada pembukaannya sebelum makan gitu. Terus makannya kita perkirakan 1 jam-an, setelah makan masih memperkirakan lagi harus masih basa-basi sama orang, ya sekitar ya segitu lah, 3 jam-an lah paling mungkin. Minimal 3 jam gitu.
Iya. Oke. Iya. Mmm, oke. Iya iya Kak, aku paham sih Kak. Aku ngerti banget di mana posisi kamu yang mis yang bisa dibilang kamu cukup kesulitan untuk berkomunikasi ya Kak, dengan orang karena kamu yang tipikal yang introvert tadi, itu hal yang wajar dan manusiawi banget kok Kak. Dan bukan kamu aja Kak, yang ngalaminnya, orang-orang lain pun, mengalami hal yang serupa dengan kamu Kak. Jadi kamu jangan khawatir dan jangan merasa sendiri Kak, ketika lagi berada di dalam pesta Kak. Dan kalau aku boleh tanya nih Kak, pertanyaan terakhir aku. Ada enggak sih aktivitas yang membuat kamu paling membosankan ketika kamu berada di dalam pesta Kak?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Hmm. Iya, yang paling membosankan kalo di pesta itu nggak ada acara apa-apa, kecuali cuma ngobrol-ngobrol doang sesama
Oke.
Eee, sesama orang, gitu. Kan kadang-kadang juga ada pesta yang misalnya ada tari-tariannya, ada pertunjukannya itu masih oke. Tapi kalo cuman, ya makan-makan dan cuma ngobrol-ngobrol aja sesama, eee, teman.
Iya. Iya. Oke. Mmm, berarti itu yang membuat Kakak paling bosen dan kayak merasa tidak nyaman ya, Kak, be eee, ketika berada di pesta tadi ya, Kak?
Mhm. Betul. Karena saya terus terang aku nggak tahu harus, topik apa ya, aku harus bicarakan sama orang yang mungkin teman kolega, kerja. Kita tahu juga enggak, dia punya e kesenangannya apa? Eee, harus bica masa harus bicara pekerjaan sama orang itu. Padahal di luar jam kerja.
Oke. Oke. Hmm. Oh, iya.
Atau kalau misalnya pesta, eee, sama saudara, gitu?
Iya.
Kan kebetulan saudara saya itu banyak banget, ya. Jadi, lebih dah dari 200, 300-an orang gitu kan dan a aku tuh, enggak. <chuckles> Aku tuh, enggak inget semua gitu namanya. Jadi, kadang-kadang manggil sama ya, karena kita enggak tahu kadang-kadang enggak inget juga namanya nih, siapa gitu. Tapi tahu orangnya itu saudara saya, gitu. Jadi cuma bilang ya, om, tante atau, eee dan kadang-kadang canggung karena kita enggak tahu namanya dan mungkin itu, e seangkatan sama kita, gitu ya. Jadi tuh, harus kayak nanya dulu, "Itu siapa ya, namanya ya?" Tanya sama misalnya sama ibu saya atau sama papah saya gitu. "Itu siapa ya, namanya ya, aku enggak kenal nih, diajak-ajak ngomong terus lagi sama dia. Padahal aku males ngomongnya", gitu jadinya.
Waw. Oke. Betul. Oh, iya. Iya, sih. <clicks tongue> Oke. Oh, iya, iya, sih, Kak. Aku paham banget dan ngerti banget ya, di mana kamu ada merasa kayak ragu untuk bertanya kepada seseorang dan kamu juga merasa canggung, ya, Kak. Ketika kamu ingin memulai untuk berbicara dengan seseorang. Itu normal banget sih Kak, dan wajar banget gitu loh. Jadi aku bisa memahami dari cerita-cerita kamu tadi Kak, dan kalaupun aku ada saran nih Kak, ya. Mungkin kayak untuk pertama kali itu lakukan langkah kecil dulu Kak. Kayak berkenalan dengan orang, gitu Kak. Mungkin untuk 1 atau 2 orang. Seenggaknya ketika di pesta itu kamu tidak merasa sendiri, tidak kesepian Kak, coba untuk ngobrol aja gitu. Entah itu apapun topiknya pasti kamu bakal nemuin topik yang menarik di antara, e obrolan kalian Kak. Misalkan, kayak ngobrolin pekerjaan mungkin atau ngobrolin keluarga atau mungkin juga bisa keseharian gitu Kak. Nah, sebelumnya kamu udah pernah belum Kak, cobain untuk ngajak ngobrol 1 sampai 2 orang yang bikin kamu nyaman gitu, Kak?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Belum, sih, biasanya aku nungguin orang yang ngajak ngobrol ke aku. <chuckles>
Oke, berarti kamu lebih suka nunggu.
Mhm. Mungkin itu juga, ya, mungkin aku musti lebih seperti Kakaknya bilang lebih kayak aktif untuk memulai komunikasi dulu kali, ya, dengan orang supaya tidak membosankan gitu di pesta tersebut, ya.
Iya. Iya, betul banget Kak. Itu bisa jadi salah satu contoh biar, ya, menurut kamu acara pestanya tidak terlalu membosankan bagi kamu gitu, Kak. Lalu juga ini sebenernya masih berkesinambungan, ya, Kak. Sama saran aku yang dari pertama tadi. Nah, yang kedua ini kalau bisa kamu cari aktivitas yang membuat kamu nyaman Kak, ketika berada di pesta tersebut. Contohnya, mungkin ketika pesta berlangsung. Kamu, kalau enggak dapet temen untuk diajak ngobrol, nih, Kak, Ya. Kamu bisa kayak ngambil makanan, atau mungkin ambil minuman, atau mungkin kayak senandung sambil mendengarkan, eee, lagu gitu Kak. Di kursi, sambil duduk, sambil menunggu mungkin dari pasangan kamu, atau keluarga kamu, itu selesai di pestanya Kak. Nah, untuk acara untuk, eee, kasus yang kayak gini, kamu pernah enggak Kak, melakukannya?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Eee, iya, sih, kalau misalnya memang tidak ada teman ngobrolnya, ya, memang aku, paling cuman pelariannya, ya, ngambil makanan aja dan makan terus gitu. Tapi kira-kira kalau misalnya katakan kita bawa, eee, mobil telepon terus s s scroll film-film, eee, sopan nggak, ya?
Nah. Eee, kalau se kalau selama itu tidak mengganggu acara, dan tidak mengganggu orang sekitar, itu menurut aku masih, eee, aman-aman aja, sih, Kak. Karena itu juga kan, eee, bagian dari caranya kita mendistraksi kesepian yang ada, eee, ketika kita berada di dalam pesta, Kak, jadi itu masih aman-aman banget kok, Kak. Dan itu semuanya boleh kamu coba, sih.
Hmm. Mmm, gitu, aku merasa lega, deh, kalau begitu. Jadi aku tahu kalau misalnya bosen, aku masih bisa scroll film, eee, paling sedikit aku tidak merasa bosan gitu. Terima kasih, ya, Kak, ya, atas saran-saran dan tipsnya. Aku senang dan aku udah merasa lega sekali, untuk lain kali kalau ada pesta, jadi aku tau harus berbuat apa.
Betul. Iya, Kak. Iya, Kak, sama-sama, Kak. Semoga semuanya berjalan lancar dan sampai jumpa lagi, Kak.
Sampai jumpa.